Những cái điều bạn thích á, thì tự tin vào. Thứ nhất bạn có thể nếu mà áp dụng cho cuộc sống của mình.
Ừm. Ừm, nói chung nha, những cái bạn mà, ừm, ừm, chuẩn bị có những cái, a, a, sự kiện lớn mà cảm thấy là mình cần phải nói "không" á. Đầu tiên á, bạn phải hiểu rõ cái giới hạn bản thân của bạn như thế nào? Bạn có sẵn sàng cho cái điều đó không? Cái khả năng của bạn đến đâu? Đó, bạn phải tập trung vào cái việc đó, bạn không thể nào mà nói "có" trong khi khả năng bạn không thể.
Ừm. Đúng rồi nè. À, mình hiểu. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.
À, bên cạnh đó bạn cũng phải vạch ra cái giới hạn của bản thân mình. Đó, ờ, vạch ra cái ranh giới chứ không phải cái trường hợp nào mình cũng có thể nói "có", để đôi khi mình sẽ bị nhận những thứ, gọi là, quá sức với bản thân. Đó, cho nên, ưm, ừm, mọi thứ nó, ưm, có khi thì linh động, có khi mình cũng phải, ờ, cứng rắn lên chút xíu.
Đúng. Ừm. Đúng vậy. Đúng rồi, ừm. Đúng á. Đúng vậy. Ô kê, rất là cảm ơn cái câu chuyện của bạn ngày hôm nay nha, rất là hay và rất là nhiều cái kinh nghiệm dành cho mình.
<chuckles> OK, cảm ơn bạn nhiều nha. Mình rất vui nói chuyện với bạn nè. Chào bạn hén.
Ô kê, bye bye.

Thật ra á thì mình mình chưa có gặp cái trường hợp nào mà, ừm, chắc chắn là phải từ chối, ờ, nhưng mà không không thể tiếp nhận. Nhưng mà mình gặp một phải cái trường hợp đó là mình không thể nào từ chối được, <chuckles> đó là như thế này, cái lúc đó đó là cái bạn đó là bạn, à, nhận một cái chương trình cũng mang cái tính chất khá lớn nha, mang tính chất tới cấp quận lận đó. Thì đến lúc đó thì, ừ, thì cái thời điểm mà ngay trước cái, a, cái chương trình đó nó diễn ra đó, thì bạn đó nhập viện.
Nó khó như vậy. À. Ưm hưm, ừm. À. <chuckles> Ừm. À, cái quy mô lớn nha. Ừm. À! Đột xuất.
À, tức là mình ở trên cái cương vị mình ở trên cái cương vị là người hỗ trợ thôi. Còn cái bạn mà đứng chính á, thì trước khi mà bạn á là, ưm, đến đến giờ giờ làm công tác thì bạn đó nhập viện. Đó, trong khi cái công tác chính của người đó là người đó nắm hết, mình hỗ trợ thôi, mình hông thể nào nắm như họ được, nhưng mà mình phải nhảy vào, bởi vì mình hông còn một cách lựa chọn nào hết. Thì đó mình đã gặp một cái trường hợp như vậy, cái trường hợp đó mình không thể nào nói không, đó thì mình sẽ phải nhận.
À. <chuckles> À ha. Đúng hông? <laughs> Đúng rồi. Ừm, à. Ừm, ưm. Ừm, đúng vậy. Vậy thì, ờ, ờ, sau khi mà tiếp nhận một cái, gọi là, một cái sự kiện mà, kêu bằng, nó giống như, cái kiểu là, nó từ trên trời trở xuống như vậy, thì thì không biết là, ừm, trong cái lúc mà xử lý cái công việc như vậy đó, cái việc đó thì, à, bạn có cảm thấy bị áp lực hay là bạn có gặp phải những cái khó khăn gì nhất định hông?
Ừm. À. <chuckles> Ừm. Áp lực chứ bạn, áp lực lắm luôn á, chương trình quy mô quá mà. Thật ra mình rất là áp lực luôn, ờ, nhưng mà thật sự thì, ờ, ừm, trước giờ mình cũng có đồng hành, kiểu, hông phải là mình bước ngoài hẳn cái cùa cái sự việc đó, chỉ có cái là mình không đứng chính thôi, mình hông đứng chính thì bây giờ mình nhảy vào mình đứng chính. Bên cạnh đó thì mình cũng phải đưa vào những cái ý tưởng riêng của mình, bởi vì cái ý tưởng của mình thì hông thể nào mà nó giống y như ý tưởng của bạn kia được. Thế thì trong một cái khoảng thời gian gấp rút như vậy, mình phải hoàn thành rất là nhiều thứ. Đó, thì thật ra cái công việc nó cứ cuốn đi, cho nên nó không kịp cho mình cảm thấy, gọi là, mệt mỏi hay là là, ừm, buồn chán gì, hông có thời giờ luôn. Mình chỉ tập trung làm sao cho nó hoàn thành công việc thôi bạn.
<laughs> Đúng. Ừm. Đúng mà, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ưm, ừm. Ừm. Giờ chỉ cố gắng người ta kêu bằng là là được, đúng không? Dành một cái cho những bạn trẻ nhỏ để mà có thể là chỉ
Ừm.